Waktu ketemunya tuh lama gitu, Kak. Mhm.
Iya. Jadi, e sangat terbatas ya waktu, eee, bertemunya juga mungkin cuma 1 kali dalam seminggu, dan juga mungkin nggak selalu di setiap minggu yang tadi Kakak bilang, ya mungkin sebulan sekali.
Mhm. Eee, sebulan. Iya sebulan sekali, iya.
Iya 1 bulan sekali atau bahkan 2 bulan, eee, hanya 1 kali, gitu ya. Nah, selain selain jarak yang menjadi kendala ternyata waktu juga menjadi kendala karena ya karena kesibukan, e pekerjaan tadi ya sehingga menuntut, eee, suami Kakak itu, ya harus profesional. Nah, oke Kak, eee, selain itu nih Kak
Iya, betul. Mhm.
kira-kira, eee, ada mungkin, ada tips gitu ya, yang mungkin, eee, dari pengalaman Kakak tadi supaya tidak merasa kesepian dan tetap bisa, eee, merasa, e dekat dan hangat dengan, e keluarga atau suami tercinta, Kak.
Mmm. Iya Kak, paling aku cari kesibukan sih ya. Kalau waktu pas sama suami itu, aku biasanya aku kan sering jajan biasanya Kak, sama suami aku tuh dulu pas belum LDM ya, jajan gitu. Heeh.
Oh ya. Sorry Kak, pada saat, eee, jauh dari suami ini, berat badan turun juga nggak? <laughs> Atau jangan-jangan turunnya lebih dari 5 kilo nih. Nggak ya, aman ya.
<laughs> Enggak sih. Oalah, nggak nggak Kak, nggak. Ya biasanya aman. Aku malah seringnya i ngajak teman aku, "jajan yuk" gitu, kalo misalnya aku lagi kesepian banget di rumah, "jajan yuk" gitu. Ada aku punya teman gitu, teman baik yang selalu ikut jalan-jalan gitu sama aku, jajan yuk, kita jajan aja Kak, muterin kota, jajan street food, kayak gitu, mhm.
Oke. Oh. Jadi kalau kali ini, eee, justru yang jauh dengan suami itu pelariannya malah, e ke makanan ya, malah jadi tambah banyak makannya ya. Oke jadi jajan terus nih, Kak. <chuckles>
Iya betul iya betul betul betul. Iya jajan terus, kadang aku sama anak-anak tuh go food, gitu kan, eee, makan online gitu. Mhm, gitu.
Mmm, iya ya, pesan makanan. Oke. Oke Kak. Wah, ini bermanfaat banget nih informasinya ya, sharing-sharing-nya tadi. Jadi, aku tahu nih gimana rasanya jauh dari keluarga, jauh dari suami, dan orang-orang tercinta. Makasih banyak ya Kak, eee, sudah ngobrol, eee, sama-sama, semoga nanti ketemu.

Ya Kak. Memang biasanya, eee, yang, eee, copy-an atau tiruan itu, enggak sebagus atau enggak seenak yang asli sih ya, walaupun itu, eee, sudah apa namanya, mungkin diskusi dan, eee, tanya-tanya resep andalannya, eee, mamanya Kakak itu ya, tetep ya, di, apa, ditiru itu, enggak se apa, seenak yang original atau yang aslinya ya. Nah terus, eee, cara-cara apa nih, Kak, yang Kakak lakukan supaya, eee, kangennya itu, eee, apa namanya, terobati gitu ya? Atau rindunya itu ya mulai, eee, apa namanya, perlahan, eee, apa namanya, eee, ya terobati juga gitu ya? Nah ada nggak sih, Kak, cara yang Kakak lakukan waktu itu supaya, eee, mungkin enggak terlalu kangen rumah, enggak terlalu kangen orang tua, dan keluarga gitu. Ada nggak?
Iya, betul. Mmm mmm mmm mmm. Mmm. Iya, betul. Mmm. Mmm, mhm. Iya. Eee, waktu itu kan aku udah ada waktu lagi zaman-zamannya apa ya, BBM ya, Kak.
Oh, oke. Oh udah cukup lama ya, BBM? Mmm.
BBM, ya paling aku chating-an, mmm, <chuckles> atau aku, eee, video call sih, Kak, tapi dulu tuh lewat apa ya, lupa. Kalo gak salah lewat Line gitu ya? Ya paling aku video call gitu, sama mama aku, sama keluarga gitu kan. Heeh. Terus kadang-kadang sih, biar ngatasin rindunya, ya mau nggak mau aku harus bisa adaptasi, aku paksain gitu. Aku berbaur sama teman kosan aku gitu. Biar sedihnya tuh ilang, gitu ya. Meskipun masih ngerasa sepi ya, Kak. Karena, kayak kebiasaan-kebiasaan aku di rumah tuh, eee, ilang aja gitu. Misalnya aku
Oke. Mhm. Mmm.
ketiduran gitu kan. Kalau misalnya ketiduran gitu kan biasanya, mmm, apa ya, Kak, namanya itu di di ini sama orang tua, aku gitu, kacamatanya dilepasin, gitu. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Iya berarti cukup cukup dimanja ya, Kakaknya ya? Dengan orang tua dan keluarga.
Iya, gitu. <chuckles>